Hi. Also, du sag mal, ähm, ich habe vor einiger Zeit bei mir angefangen, halt von zu Hause aus so 'n Homestudio habe ich mir gemacht und ich mache mittlerweile so bisschen hobbymäßig, bisschen nebenbei, mache ich so was wie zum Beispiel Gel-Nägel. Ich mache äh, so Lash-Extensions, also alles so 'n bisschen rund um Beauty. Ähm, und das ist ja 'ne relativ kreative Arbeit, würde ich sagen. Und ich habe halt mitbekommen, wenn man so durch Instagram scrollt oder wenn man sich irgendwie Inspiration holt, andere sind so viel besser und irgendwie, ja, dieser ständige Vergleich, der blockiert total auch irgendwie meine kreative Arbeit.
Ja. Das tut mir total leid, das zu hören. Äh, und ich finde, das ist 'n übrigens, das ist 'n ganz super ähm, ganz super Thema, 'n ganz super Bereich, in dem du da kreativ bist. Ähm, erzähl mir doch mal 'n bisschen, wie du da hingekommen bist, das selber zu machen.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, also ich habe davor, ähm, so, ja, bei 'ner Freundin öfters ausgeholfen. Wir haben so alles gemacht, ja, was Beauty so geht, also so Brow-Liftings, so Facial-Treatments, also alles einfach so, was so mehr um so Skincare und sowas rum dreht. Ähm, das mit dem Nägel-Machen, das habe ich mir also ich habe mir schon immer so selber einfach zu Hause die Nägel gemacht und mir dann gedacht: „Hey, meine Freundinnen, die kamen ständig irgendwie zu mir und haben gesagt: ‚Hey, kannst du mir das mal machen und das ist alles so teuer.’“ Und ich habe gedacht: „Okay, ich meine, viele machen das ja von zu Hause aus als Hobby nebenbei, verdienen sich so 'n bisschen Geld“, und dann habe ich halt angefangen, das zu machen, und eigentlich waren relativ viele Leute zufrieden. Dann kamen immer mehr Leute und dann habe ich das halt wirklich jetzt so als, ja, Nebenjob gemacht. Also, ich mache das jetzt nicht hauptberuflich, aber mache das so nebenbei und da kam eben die Inspiration her, genau.
Und warum machst du das? Meinst du, dass du eine einen besonderen Stil hast, eine besondere Kreativität hast oder machst du das, um mit Leuten zusammen zu sein?
Mhm. Mhm. Ähm, also, ich glaube, ich mache schon eher so für die Lei äh, für die Arbeit und auch für das Ästhetische so 'n bisschen. Ähm, ich habe jetzt nicht wirklich 'n typischen Stil. Ich mache ganz, ganz viel. Klar, Leute kommen dann rein, haben dann ihre Inspirationsbilder, ähm, und ich sage halt jedes Mal, ich mache das aber nicht genau wie auf den Ins wie auf dem Bild, sondern ich bringe da immer so 'n bisschen meinen eigenen Touch mit rein, weil ich finde das doof, einfach von anderen so zu kopieren und ganz oft, wenn man irgendwie in so 'n sehr, sehr großes Nagelstudio geht oder so was, da schauen die sich dann die Inspirationsbilder an und machen die das dann auch so und bei mir wissen eigentlich meine Kundinnen eigentlich immer Bescheid, dass ich da in meinen eigenen Touch reinbringe und viele finden das auch sehr cool. Ja, genau.
Ja, schön, das ist doch klasse. Ähm Was sagen denn deine Kundinnen tatsächlich? Was ist denn so das Feedback, was du bekommst? Und hast du Wiederholungstäter? Das heißt, hast du Leute, die regelmäßig zu dir kommen?
Mhm. <chuckles> Ja, also, eigentlich alle Leute, die, äh, zu mir kommen, kommen wieder. Ähm, ich habe 'n großen Wert dadrauf gelegt also, ich habe mir alles selber, m erarbeitet. Ich habe mir selber, äh, diese, Sterilisationsgeräte geholt. Also, mir ist Hygiene sehr sehr wichtig. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man irgendwie ins Nagelstudio geht und sieht: „Okay, die Feile, die wurde schon bei 5 anderen Leuten verwendet.“ Ich habe alles separat gekauft. Ähm, mir ist sehr, sehr wichtig, ähm, dass ich gute Produkte, also hochwertige, teure Produkte benutze und nicht irgendwelche, ja, billigen, wo irgendwelche Reaktionen von kommen können. Also, mir ist sehr, sehr wichtig, dass alles steril und auch gut ist und man hat ja irgendwie so 'n Eingriff auf den Körper. Also, theoretisch ist es ja nur Fingernägel, aber gerade so bei Wimpern, da kommt man ja sehr nah ans Auge ran und, äh, ich habe da auch zu Kurse belegt et cetera und ich würde sagen, ähm, viele sind immer so 'n bisschen abgeschreckt, dass natürlich meine Nägel jetzt nicht nur 45 € kosten, die sind 'n bisschen teurer, aber dafür lege ich halt sehr sehr viel Wert auf Qualität.
Ähm, das hört sich alles super an. Ähm, äh, v ich also, mir gefallen vor allen Dingen die Standards, die du beschreibst. Das hört sich alles nach sehr einem sehr professionellen Niveau an. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass die Leute dann sagen: „Okay“, ähm, sie können dir trauen und sie wissen, dass das bei dir alles richtig läuft und wenn die Ästhetik dann auch noch stimmt, ähm, dann, äh, ist das für mich tatsächlich 'n No-Brainer, dass deine Kunden dann zu dir zurückkommen.
<chuckles> Ja. Ja. <chuckles> Ja, ja. <chuckles>
Ähm, jetzt erzähl doch aber mal, ähm, warum du so reagierst auf, ähm, die kreative Leu Arbeit von anderen, warum dich das so so 'n bisschen beei beeindruckt, ähm, oder einschüchtert?
Mhm. Ja, also, worum als ich dann auch wirklich so angefangen habe, Neukunden zu nehmen also, nicht nur Leute, die ich irgendwie kannte, habe ich natürlich auch, äh, sowas wie Social Media also, 'ne Seite aufgemacht und, äh, Bilder gepostet und natürlich so paar Infos, so 'n bisschen, wie es preislich liegt und da habe ich halt relativ viele Kommentare dazu bekommen, die halt gesagt haben: „Hey, äh, ich mache das irgendwie bei mir um die Ecke machen das irgend 'n riesen Studio macht das für 45 € Euro und, äh, da bekomme ich genau die gleiche Qualität.“ Und so was. Und das war natürlich ja, das war 'n Schock für mich gewesen und dann kamen halt auch ganz, ganz viele andere Studios, wo man sich auch so 'n bisschen was abschaut. Viele bewerben ja dann irgendwelche neuen Produkte und dann habe ich mir natürlich auch die Arbeit irgendwie angeschaut und ganz viele Leute haben gesagt: „Okay, ich bin erst seit 1 Jahr dabei und ich mache schon die und die Nägel und das sah echt extrem gut aus.“ Und alles, ne? Und dann habe ich mich halt so ge mir selber gesagt: „Okay, du hast Jahre dafür gebraucht, das gut an dir selber zu machen und auch wirklich, äh die hast du auch 'n sehr, sehr langes Zeitmodell gehabt, bei anderen anfangen zu können, die Nägel zu machen, Kurse et cetera und, ähm, andere kriegen das innerhalb von 'nem Jahr hin.“ Und das ist na natürlich ist das irgendwie schade und man macht sich da auch so 'n bisschen runter.
Mhm. Das tut mir total leid, dass, ähm, du das ja, e es tut mir quasi leid, dass du das so ernst nimmst. Ähm, ich meine, natürlich bewegst du dich da in der Branche, ähm, äh, und natürlich vergleichst du dich da mit anderen, ähm, aber äh, ich weiß nicht, ob du da so den richtigen Blickwinkel drauf hast. Ich weiß nicht, ob du da nicht mit dir vielleicht 'n kleines bisschen zu streng bist. Meinst du, das könnte sein?
<chuckles> Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, also mhm, ich weiß ich bin so 'n bisschen perfektionistisch auch in vielen Ansätzen und ich möchte eigentlich immer alles richtig machen und, äh, ja, ganz viele Kundinnen haben zu mir auch was auch wirklich das größte Kompliment glaube ich für einen ist, äh viele Kundinnen leben tatsächlich teilweise 2 Stunden von mir entfernt und sagen: „Ne, ich komme trotzdem einmal im Monat nur zu dir, niemand kriegt das so gut hin wie du.“ Und das ist natürlich ich glaube, das ist meine größte Motivation und das macht mich auch total happy. Aber klar, wenn man irgendwie gerade neue Kundinnen hat, dann will man natürlich seine beste Leistung hinbringen und ich finde, ähm, das ist halt einfach das Schwierige und auch zu sagen: „Okay, das Motiv, das, äh, kriege ich noch nicht hin, das wird nicht so gut aussehen.“ Und dann irgendwie abzulehnen oder 'ne, äh äh, Alternative zu bieten, das ist für mich das tut mir dann immer so richtig im Herzen weh, irgendwie zu enttäuschen. <chuckles>
Mhm. Darf ich darf ich das Ganze, äh, vielleicht mal in 'ne etwas andere Perspektive bringen? Ähm, was sind denn deine Ziele damit? Ist das für dich 'n schönes, äh, und durchaus auch lukratives Hobby oder m meinst du, dass du da in Zukunft tatsächlich 'ne Karriere drauf aufbauen könntest?
Mhm. Klar. Mhm. Ja, also, ich würde schon gerne in der Zukunft, ähm, das weiterhin machen. Ich glaube, es wird nie ein, äh, Fulltime-Job für mich werden. Also, dass ich das wirklich durchziehe und da jeden Tag 8 Stunden sitze. Einfach aus dem Grund, ähm, dass ich nie so ja, ich möchte schon so dieses Freundschaftliche mit meinen Kundinnen haben und ich möchte auch Leute wirklich nur in mein, ich sage mal, Zuhause lassen, wo ich weiß: „Okay, äh, mit denen wirst du dich verstehen, die respektieren deine Arbeit, ähm“, und, äh, das ist mir eigentlich grundsätzlich das Wichtigste. Also, es ist doch schon eher die Priorität aufs Hobby und wirklich n die Leute und nicht jetzt, dass ich irgendwie irgendwann 'n Studio mit 20 Mitarbeitern aufmache oder sowas, ne.
Ähm, da hast du doch aber schon mal eine wunderbare Basis, weil, wenn das für dich ein schönes, genussreiches und auch geldeinbringendes Hobby ist und sein wird, dann habe ich das Gefühl, dass du vielleicht, ähm, einfach auch noch mal tief durchatmen kannst und dir selber auf die Schulter klopfen kannst. All das, was du bislang erreicht hast, ist ein quasi professionelles Niveau, mit dein dem deine Kunden nicht nur zufrieden sind, sondern für das sie auch 'n kleines bisschen mehr Geld lassen als, äh, in and in in rich richtigen, in Anführungszeichen, Studios, ähm. Das ist doch was ganz, ganz, ganz Tolles, was du da erreicht hast.
Mhm. Ja. Ja, das stimmt. <giggles> Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
Das Einzige, wo du vielleicht drüber nachdenken solltest, ist, woher diese Unsicherheiten kommen und wann die anfangen. Ähm, ich meine, selbstverständlich musst du dich
Mhm. Ja.
mit dem Thema beschäftigen und du musst tatsächlich Bilder gucken, ähm, und du musst sehen, was was andere so machen, damit du am Zahn der Zeit mit nagst, ähm
Mhm. Ja.
Aber die Frage ist ob du die ob du das in den richtigen in die richtige Schublade bringst, was du da liest. Das sind alles Leute, die das tatsächlich Vollzeit professionell machen mit wahrscheinlich 'ner etwas anderen Ausbildung als die, die du gehabt hast, wo du dir sehr viel selber beigebracht hast.
Mhm, ja, ich weiß. Mhm. Ja. Mhm, ja, ich verstehe.
Ich glaube, du kannst ganz schön stolz sein auf das, was du erreicht hast.
<snorts> Ja, ich glaube, ich bin da auch so 'n bisschen äh, ich bin selber mein größter Kritiker, also, ich habe von Kundinnen eigentlich nie irgendwie was Schlechtes gehört. Klar, man hat mal irgendwie 'ne Sache, dass, äh, äh, Motiv doch 'n bisschen anders werden sollte und dann haben wir das wieder von vorne gemacht. Also, ich nehme mir auch wirklich für jeden Kunden Zeit und mache da auch wirklich 'ne riesen Zeitspanne. Also, man kennt das aus Studios, gehen ja viele hin und sind nach 3 Stunden fertig. Also, wir sitzen hier fast weiß ich nicht, sehr sehr lang. Ich mache sehr aufwendige Motive teilweise und ich glaube, da bin ich halt einfach man kennt das ja, auch gerade Künstler, die sehen in ihrem Porträt irgendwie immer was, was nicht so passt und jemand, der das gerade betrachtet, findet das vielleicht okay, das ist perfekt, aber man selbst ist irgendwie der größte Kritiker immer. <snorts>
Mhm. Ähm, darf ich dir vielleicht einen kleinen Trick vorschlagen? Ähm, den kannst du ja mal ausprobieren. Ähm, bitte doch einfach deine Kunden und k deine Kundinnen um Feedback. Ähm, sag ihnen, dass du, äh wirklich am Tag, nachdem du an ihnen gearbeitet hast, nachdem du ihnen die Nägel gemacht hast oder, ähm, die Augenbrauen oder die Wimpern, dass sie dir 'ne kleine Nachricht schicken möchten. Und sammle die tatsächlich in einem, äh in einem in einem Ordner bei dir aufm Computer oder aufm Telefon, wo sie einfach sagen, wie zufrieden sie damit sind. Dass du es gerne hättest, weil du wissen möchtest, nachdem sie einmal drüber geschlafen haben, ob sie zufrieden sind. Und dann hast du so bestimmt ganz viele Zeichen von der großartigen Arbeit, die du gemacht hast.
Ja, gerne. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Okay, ja. <chuckles> Das ist 'n super Tipp, das werde ich definitiv machen und ich bedanke mich auch für das nette Gespräch und war super hilfreich, mit dir da drüber zu reden. Hat mich gefreut.
Ich wünsche dir viel, viel Glück.